Ya, algılıyorum, eee, bir de algılamam kısa sürüyor aslında ama bazen algıladığım hâlde açıklayacak hâlim olmuyor. Ya, enerjim yoksa mecburen içimde tutuyorum. Çünkü konuşmaya enerjim olmuyor. Hani, tutmak istediğimden değil, yapabilitem olmadığı için o ama %80-%90 hissettiğim anda partnerime, arkadaşıma, artık karşımdaki varsa direkt diyorum ki: "Ben şu an iyi değilim. Saçma davranıyor olabilirim. Senden ricam idare et, sonra oturup konuşuruz." diyorum mesela ama benden çıkmış oluyor her şekilde. Çünkü içimde tuttuğumda şunu fark ettim: Birikimden kaynaklanan bir pasif agresyon oluşuyor. Bu sefer normalde hiç takılmayacağım şeylere de takılmaya başlıyorum. O bence genel anlamda tüm ilişki tipleri için daha yıpratıcı bir şey.
Heh. Eh He. Anladım. Evet. Hımm. Anladım. Hımm. E, çok doğru. Hımm.